あ、そうなんですね。でも、そうやって動けるのはいいですね。なんか逆に、もしかしたらパソコンとか日中ずっと見てて、そのブルーライトでね、あのメラトニンがね、出てくるのを防いじゃうっていうのはあの、よく言われているので。それがあるのかなって思ったら、それもなく、<giggles> 海ベースなんですね。<giggles>
うんうん。 うんうん。 うん。 ああ、確かに。 や、<laughs> あ、でもでも前してた仕事がほぼほぼもうがっつりパソコンベースで、黙々とその業務をさばいてたので、それはちょっとあるのかもですね。うん。
うん。 ああ、そうなんですね。そうですね、なんかブルーライトをこう、あの、ずっとね、浴びてると、やっぱり夜のそのメラトニンがあんまり出にくくなってしまって、寝つきが悪くなるっていういうのを言うんですよね。
うんうん。 ああ、そうですか。 確かに聞いたことあります、そう、忘れてました。あの、ブルーライトカットのメガネとかをね、一瞬昔考えたことがあったんですよ。
うん。 あ、そうなんですね。なんかすごくいいって聞きますよね、もしあのパソコン作業が長い方はね、あの、お仕事上ね、どうしても避けれないじゃないですか、パソコンね。なので、そういうメガネを買うっていうのは、いい投資かもしれないですね。
ますよね。 うんうん。 そうなんですよ。うーん。 ああ。で、そうです。パソコンを結局3台使って仕事3画面で仕事をしてたので、あの時。ほんとは2画面だったんですけど、画面が追いつかなくて、ノートブックもこう、ん、手前に置いて2画面で仕事をしてた分、その時にそう。
ええ。 はい。 すごいですね。なんかトレーダーみたいな。<laughs>
ななんか、え、そうなんです。なんか書類が多過ぎて、2画面じゃ間に合わないってなったら、あ、もう、これはあの、ノートも、もともとつくあの、元になるノートも使って3画面でやらないと、仕事できないって言ってて。で、それでさんだいでやってたんですよ。ほぼほぼにさんねん。うんうん。<sneezes>
すごい。 はい。 へえ。 あれは。 はい。 ええ、すごい、もう目とかすごい疲れたんじゃないですか？
使ってます。もう、使ってました。だから、あの、眼球疲労がひどいって言って、そうなんです。だから、確かにそれもありますね。あ、それのようーん、確かにそれでまだちょっと戻ってきてないのかもですね、私感覚が。うーん。
ですよね。 はい。 うーん。寝れないっていうのは。 そうですね。もしもしかしたら、そうかもしれないですね。でもなんか、その寝る前のスマホとかも睡眠に影響するっていうのは聞くので。ま、もし、なんだろ、サプリをちょっとやめたいなっていうのであれば、休日にちょっとお試しで、あの、寝る前のスマホをちょっとやめてみるとか試してみるのもいいかもしれませんね。
うんうん。 うん。 うんうん。 うんうーん。 あ、確かにそうですね。本当。あ、なんかちょっとモヤモヤしたのがすっきりしました。
ああ、良かったです。でもなんか、ほんとにすごくお昼とかも、あの、じゅうごふんも歩いて、日光もちゃんと浴びてて、すごく健康的な生活されてるので、あの、すぐに元に戻るんじゃないかなって思いますね。
うーん。 うーん。 うーん。 うーん。 あ、そうですね。ちょっとなんか、ゆっくり構えてみます。どうもありがとうございました。
うん。 いえ、お力になれて良かったです。ありがとうございました。